ค่ะ ใช่ค่ะ ก็คือ อะ คำแนะนำนะคะ อยากจะแนะนำให้เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะ เพราะว่าในบางทีอะค่ะคุณสามีหรือว่าคุณแบบ ลูก ๆ อะค่ะ เขาอาจจะไม่เข้าใจอะค่ะว่า เราอะค่ะรู้สึกกังวลใจหรือเราไม่ชอบตรงนี้อะค่ะ แล้วมันก่อให้เกิดความเครียดน่ะค่ะ เพราะว่า อ่า ตรงนี้อาจจะต้องมีการพูดคุย หรือว่าสื่อสารกันก่อนนะคะ อย่างเช่นว่า อาจจะ เวลาทานข้าวหรือว่าหลังทานข้าวแล้ว ที่มีเวลานิดหนึ่ง ที่ทุกคนจะผ่อนคลายแล้วอะค่ะ เราก็อาจจะมานั่งคุยกันนะคะว่า ในส่วนนี้น่ะค่ะที่ ถ้าเกิด อ่า ทานข้าวเสร็จแล้ว แล้วไปวางที่ซิงก์อะค่ะ คือ "แม่ไม่ชอบนะลูก" อย่างเงี้ยค่ะ ให้ลูก ๆ หรือว่าคุณสามีนะคะ ช่วยเก็บเข้าไปใน อาจจะเป็นที่ล้างจานหน่อย แบบเนี้ยค่ะ หรือไม่ก็ล้างเก็บให้เรียบร้อยอะค่ะ คือการสื่อสารก็จะทำให้ทุกคนนะคะเข้าใจว่า อ๋อ มันเป็น เรามีกฎของที่บ้านเป็นแบบนี้ อย่างนี้ค่ะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อือ ก็เป็นอะไรที่ดีอะค่ะ เป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะแบบลองนำมาใช้ดู แล้วในกรณีที่คุณบอกว่า ให้เหมือนแบบ มีแบบเปิดเพลงฟังด้วย ให้ช่วยเหมือนแบบ ว่า ให้ช่วยชโลมจิตใจ ให้ช่วย และให้ช่วย คลายเครียดนิดหนึ่ง ใช่ไหมคะ? ก่อนที่จะแบบ ไปคุยกับครอบครัว อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็ น่าจะแบบ
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ คือเรา ค่ะ เรามีการปรับอารมณ์ของเรานะคะ ให้อารมณ์ของเรานะคะเป็นอารมณ์ที่ผ่อนคลายสบาย ๆ ค่ะ เวลาคุยนะคะ จะมีการคุยที่เราลด อ่า การปะทะกัน หรือว่าลดความเครียดลงแบบนี้อะค่ะ ก็จะช่วยได้นะคะ หรืออาจจะเป็นการหายใจลึก ๆ เข้าออกอะค่ะ หรืออาจจะเดินผ่อนคลายก่อนก็ได้นะคะ ทำก่อน ก่อนที่เราจะไปพูดคุย หรือว่าเราจะจัดการกับงานตรงนั้นน่ะค่ะ แบบนี้ก็จะช่วยให้เบาลงได้นะคะ
ค่ะ ค่ะ อือฮึ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม